Masingit ko lang, so, sa kwento mo na yan, yun ba yung maituturing mo na nakilala mong tao, yung nagsagip sayo na, nagpas special sa experience mo. <laughs>
Hmm, <smacks lips> opo. Mhm. <gasps> Siguro masasabi ko opo, kasi kung ano, kung hindi siya dumating, baka hindi niya special baka ano traumatic gano'n, 'di ko din alam kung anong nangyari, baka nag cost din ako ng ano problema sa mga kasama ko, pagalitan din ako ng boss ko nun na parang, 'di ba? Parang kung anong ano na yan, matanong ko naman po kayo ano naman 'di ba sabi n'yo meron kayong traumatic tapos may isa kayong magandang kwento, ano naman yung magandang kwento niyo?
Oo. 'di ba <laughs> 'di ba, 'di ba? Oo, 'di ba. Oo. Oo. Tama tama. Sige. Oo. Ah, magandang kwento na memorable sa karanasan, ah, kasi alam mo, hindi pa ako nakakapunta talaga sa nung ano, ah, nung wala pa akong asawa. ah, pangarap ko lang nun nakapunta ng ano Paris, diba? Oo, pangarap ko lang yun kasi nakikita ko sa mga pelikula, eh, pero nung
Mm. Mm. Oh, mhm, mm tama.
Nag nagkaroon na nga ako ng karelasyon at napangasawa ko siya ah, 'di ko rin aakakalain na makakapunta kami dun, so
Mm. Mm. Oo, hmm.
Ako yun nagpunta pala kami dun, hindi pa kami kasal. Okey, so para bang chinempo ko nalang na papunta kami dun.
Ah. Ano mukhang alam, mm.
Oo, parang sabi ko, ah, parang ito yung pinaka best time, para mag propose sa kanya, oo.
Mm. Oo ,ay nakakatuwa naman.
So, nagpunta kami dun sa, ah, sa Eiffel Tower.
Oo, dun sa may Eiffel, oo.
Ah, then dun ako nag propose sa kanya, so, memorable sakin yun na yun yung happy moments ko, hindi ako mating. <laughs>
Mhm. Oo, nakakatuwa naman oo talagang ano, na na nakabawi dun sa ano dun sa traumatizing <laughs> experience, oo, oo, oo. hmm, hmm, nakakatuwa naman ang galing, hmm, hmm, hmm, hmm, talagang, oo, lifetime ano, um, core memory kumbaga, mm.
Oo, naka mismo-mismo nakabawi dito sa lunod ano, lunod at experience. Yun. Special sa akin hindi hindi hindi ko makakal. mhm.